Telefonun şarjı bittiği zamanlar, eee, yolunu nasıl buluyorsun?
Eee, ya, bir defasında bu araba sürerken başıma geldi. Emm, ben çünkü bilmediğim yerlerde genelde, böyle, emm, arabada şey yaparım, bu, eee, haritayı koyarım. Ama, mesela, işin aksi yanı kabloyu yanıma almadığı için o yüzden, hani, şarjım bitti. Eee, işte, gideceğim yeri, böyle, çok, böyle, panikledim, işte, "Acaba kaybeder miyim?" Çünkü ilk defa gittiğim bir yerdi, böyle, bir mahalle olarak. Eee, ana yol Hı hı.
Hımm. Tamam. Öyle mi? Bir şey soracağım, bir şey soracağım burada, "Haritayı koyarım." dedin ya, matbu bir harita mı? Basılı harita değil, değil mi? Haritayı koyarım derken?
Evet. Eee, yani, tele
Navigasyonu açtığını mı anlatıyorsun yoksa?
Evet, navigasyonu, telefondaki o haritayı, aplikasyonu koyarım. Ha ha.
Hımm, anladım a ayrıca harita kullandığını a andın kullanmamışsındır diye tahmin ediyorum ama yine bir emin olmak istedim. Tamam.
Evet. Eee, işte, ımm, şarjım bittiği için mesela, öyle bir problem yaşadım. Hani, otoyoldayım bir de aynı zamanda ama, böyle, şey, emm,, işte, tabelalara çok iyi bakıyorum, eee, işte, biraz, böyle, yön duygum aslında iyidir. Ne tarafta kaldığını aşağı yukarı tahmin ederek, eee, oralara doğru gide gide ama sonunda, tabii, o, eee, klasik arabadan inip bir benzin istasyonuna sor, işte, insanlara sor, o şekilde devam etmiştim.
Güzel. Hıı. <chuckles> Anladım, bayağı zor olmuş aslında senin için. Peki <clears throat>
Hı hı.
ilk etapta bir panik yaşadın mı yoksa hemen, eee, yani, biraz sezgilerine güvenip devam ettin mi yoksa direkt sormaya mı yöneldin?
Eee, ya, aslında otoyoldaydım ama tabii panikteydim çünkü otoyolda şöyle bir durum da olabilirdi: Şimdi bazen o bir sapağı kaçırınca 13 kilometre ileri de gidebilirsin. Sonra geri dön falan, hani, eee, orada böyle biraz panikle sıkıntı olabilirdi. Yani, daha fazla hata yapabilirdim. O yüzden, eee, şanslıydım onu sapağı kaçırmadım en azından ama o, işte, orada da şey, eee, bütün, böyle, duyuların açılıyor. İşte, hiçbir şekilde, eee, başka bir şeye bakmıyorsun sadece yoldaki o ha emm, tabelalara bakıyorsun falan. O şekilde zaten, hani, çözdüm. Otoyoldan öyle çıktım.
Haklısın. <chuckles> Doğru. Hı hı. Anladım, aslında çok doğru bir yere parmak bastın. Eee, insanlar, böyle, eee, bir durumda belki sit eee, belki değil gerçekten stres tepkisi olarak, eee, bir adrenalin salgılıyor ve orada bir, eee, sinir sisteminde değişiklik oluyor. Ve, ııı bir vurkaç tepkisi yaşadığı için, hani, "Ben bunu çözmeliyim yoksa çok büyük zararlar görüp" Tabii ki bu ölüm kalım meselesi değil ama yine de büyük bir problem olabileceğini düşünüp, eee, buna göre hareket edip orada artan adrenalinle beraber konsantrasyonu, dikkati hani, beyni daha fazla çalış en azından geçici, eee, bir stres artışı çok faydalı oluyor böyle durumlarda. Peki, sen, ııı, az evvel söylediğin gibi bunu yaşadın mı? Hani, böyle, daha hızlı, ııı, düşünebilen, daha, böyle, dikkatli, hani, dikkatini o konuya vermiş gibi bir hâle geçtin mi gerçekten?
Hı hı. Tabii. Hı hı. Hı hı. Tabii. Hı hı. Tabii, tabii. Yani, eee, direkt, böyle, işte, o an sadece, hani, dünya durmuş da sadece o tabelaları düşünüyorum. Böyle, gözümün önüne sadece tabelalar geliyor. Onları kaçırmamaya çalışıyorum. İşt diğer arabalara, böyle, çok, hani, eee, tabii ki dikkat ediyorum ama, böyle, daha çok sağdan sağdan gidiyorum çünkü genelde sağdan girilir ya, eee, o sapaklara. Emm, işte, daha çok, böyle, işte, eee, sağ şerit veya orta şeritte gitmeye çalışıyorum. Tabii, yani, ımm, öyle daha çok öyle yolumu bulabildim.
<chuckles> Anladım. Hı hı. Eh, peki, bu benzin istasyonunda neler yaşandı? "İnip, eee, bilgi sordum." diyorsun ama o sırada, işte, telefonla alakalı problemi, eee, çözmeye çalıştın mı?
Hı hı. Eee, yok. Yani, şöyle: Bir aynı zamanda da, hani, çok da zamanım olmadığı bir şeydi. Çünkü orada, eee, sormadım bile, işte, şarj edebilir miyim falan diye. Direkt, emm, bu, ımm, işte, sordum, "Ne tarafta kalıyor, bu yoldan gitsem doğru olur mu?" şeklinde, mesela, bana, böyle, ba bayağı bir tarif ettiler. İşte, "Yaklaşık, işte, şu dakikada şuraya gelirsen bir, eee, işte, belli bir i yerleşim yeri göreceksin. Oradan sonra artık tekrar sor." şeklinde yardımcı oldular.
Öyle mi? Evet. Hımm. Peki, orada, eee, şeyi ne yaptın? Not aldın mı onları mesela? Akılda tutabilmek belki, işte sağa gideceksin, sola gideceksin, orada şu karşına çıkacak, bu çıkacak gibi uzun yol tariflerinde z ııı, yani, bu çağda biraz zorlanabiliyor insanlar, eee, hafıza konusunda. Sen ne yaşadın? Not aldın mı yoksa aklından mı onları ezberlemeye çalıştın?
Hı hı. Tabii. Yani, daha çok aklımdan çünkü, eee, ben zaten, hani, eğer not alsaydım bile, eee, yine mutlaka bil birilerine sorardım diye düşünüyorum. Çünkü bu, ımm, yani, eski şoförlerin yapabildiği bir şey aslında bu. Mesela, eski tırcılar aslında bu daha çok nokta atışı bulabiliyorlar. Ben, hani, daha çok bu navigasyona alışkın olduğum için onlar kadar becerikli değilim o konuda. Ama mesela, belli bir yere kadar evet, a söylediklerinin hepsi doğru çıktı. Ama belli bir yerde şüphe ettiğim zaman tekrar inip, eee, işte, sora sora o şekilde yolumu bulabildim tekrar.
Hımm. <chuckles> Anladım. Hımm. E, güzelmiş gerçekten. Bir şekilde de senin için de anı olmuş cidden. Peki, kendine n o günle alakalı hiç geriye dönüp baktığında ya, powerbank bulundurmalıyım şey, eee, güç kablosu, güç adaptörü gibi, eee, şeyler bulundurmalıyım ya da, emm, belki yedek olarak, işte, ııı, yedek bir telefon da olabilir. Eee, yani, başıma böyle bir şey gelirse şunları şunları yapmalıyım gibi bir, eee, şey oluştu mu sende? "Ya, bu da başıma gelebiliyor" deyip
Hı hı. Hı hı. Hı hı. Ya, tabii Ya, aslında tabii, yani, genelde, eee, bu tarz şeyleri, eee, hesaplayarak mesela yanıma, eee, işte, güç kaynağı olsun veya, ne bileyim, bir kablo Ben, genelde mesela yürüyüşe çıktığımda bazen götürürüm yanımda her ihtimale karşı, eve dönmezsem diye. Tabii. Eee, o yanımda götürürüm mesela, böyle, bir kablo olsun, işte, eee, en azından bir yarım gün dışarı çıkacaksam mutlaka yanıma şarj kablosu alıyorum. Emm, işte, bu pratiklikten aslında biraz da ama o gün öyle bir imkân yoktu. O yüzden, yani, yoktu yanımda. Yani, yoksa alırdım.
Hı, öyle mi? E, çok güzel. Anladım. I hı. Peki, başka böyle benzer bir şey hiç başına geldi mi? Yolda giderken yürüyerek, işte, yön bulmaya çalışıyorsun. Şarjı bitti telefonunun, ııı, plan yapıyorsun, işte, otobüs, tren bir şeye bineceksin. Ama bütün plan orada, data orada bilgi kaldığı için, aaa, zorlandığın oldu mu?
Ha ha. Tabii. Evet. Hı hı. Hı hı. Oldu, oldu. Oldu ya. Bir defasında Airbnb evine, eee, gidecektim. Böyle, şarjım %10, emm, şimdi, ben iPhone kullanıyorum. Eee, işte, şarjım %10, aslında o mahalleye çok yakınım. Yani, yürüyerek gidiyorum. Böyle 10 dakikada falan varabileceğim tren istasyonundan Şimdi, iPhone'da şöyle bir şey var. Belki benim telefonumdan dolayı da olabilir, bilmiyorum ama hava böyle aşırı derecede soğuk olunca veya çok sıcak olunca kapanabiliyor bazen.
Evet. Tamam. Nedir? Hımm, ısınma problemi.
Bir de şarjı azsa. Ç eee, daha çok, böyle, soğuduğu için soğuma prob problemi olmuştu. Eee, çünkü hava derecesi 2 falandı, böyle. O kadar soğuktu, eee, dışarıda. Ha ha. Yani, ben %10'un yeterli olacağını düşünüyordum. Tam, böyle, sokağa geldim. S eee, işte, 1 dakika falan daha yürüyeceğim. Şeyi aklımda bulundurmamışım: Kaç numara, bir de daire kaç?
Öyle mi? <chuckles> <chuckles> Ay Ay, çok ilginç. Sadece o 2 bilgi, öyle mi?
Ah, o şey, böyle Evet, ya, o o kadar, böyle, saçma ki yani, hani, ezberlesem hiçbir problem olmayacak. İşte
E, ne yaptın sonra?
sonra etrafa baktım, böyle, tabii, panik de yaptım. İşte, tuvalete de gitmek istiyorum, falan, böyle, bayağı bir panikledim. Sonra, etrafa baktım. Eee, bir tane, şey, ımm, pizza satan bir yer vardı. İşte, gittim durumu açıkladım. Dedim, böyle böyle, Airbnb evine gireceğim. Telefonumu gösterdim, böyle, kapalı şekilde, eee, sağ olsunlar, hani, durumdan anladılar. O zaman, tabii, yanında şarj kablosu vardı. Dedi, "Şurada takabilirsin." Hı hı.
<giggles> Anladım. Hıı, tam onu soracaktım. Evet, e, orada aynı şarj kablosu olmayabilir, şarj etme üniteleri her yerde zaten yok. Eee, hani o zaman ne yapardın? Başka bir yere gidip işte şarj bulana kadar devam edecektin illaki.
Evet. Hı hı. Evet, yani, işte, girdim. Eee, sağ olsun hemen de, işte, hâlden anladı. Zaten sırt çantam, falan, vardı ya belki ordan da, hani, şey, yapmış olabilir, eee, inanmış da olabilir. Eee, sağ olsun yardımcı oldu 10 dakika o oturdum orada bir şarj ettim. Sonra, işte, teşekkür edip çıktım. Eee, öyle, yani, o şekilde buldum evi.
Hı hı, çok güzel, anladım. <chuckles> Çok anladım, çok ilginç bir deneyim olmuş çünkü, emm, çok zorlayıcı bir durumla da, ııı, yani, daha kötü de olabilirdi, orada hiçbir mekân olmasaydı bayağı bir oradan uzaklaşman gerekebilirdi. Mesela, buranın bir dağ evi olduğunu düşünelim. Bir süre hiç kimsenin olmadığı bir a yerde belki 1, ımm, belki 1 kilometre yürüdün, hiçbir insan görmeden ve tam hedefe ulaştın, 2 daire var hangisi, gerçi orada sorulabilir, hani, orada bulmak çok da zor olmasa gerek ama yine de kişiyi araman gerekebilir. Bir iş bilgi sorman, anahtarın yerini vs. Hani, şarj aslında dediğin gibi hem harita için çok önemli telefon hem de birçok bilgi orada depolandığı için, eee, dönüp bakmak gerekiyor gerçekten de. Iıı, peki, açık açıkçası başka bir, ımm, şey daha sormak istiyorum burada: Mesela, burası, sanıyorum, eee, Türkiye'de mi oldu bunlar?
Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Evet. Hı hı. Eee, bir o arabayla ol gittiğim Türkiye'de oldu. Bu Airbnb, Fransa'da oldu. Bu arada Fransa'yla ilgili hemen bir şey ekleyeyim. Sonradan öğrendim bunu. Bu binalarda, mesela, ş zil var ya. O zil de eğer o kişinin ismini biliyorsan, böyle, ileri ileri yapıp tuşa basıp o kişiyi bulup zilini çalabiliyormuşsun. Bana bunu sonradan öğrettiler. Şim
Hı hı. Fransa'da. Peki. Hı hı. Nasıl? Nasıl? İleri ileri yapıp, derken?
şimdi zil düşün. Zilde, böyle, işte, eee, bir ekran var. Böyle bir tuş var ileri geri diye. Sen ileriye basarak o kişinin ismini biliyorsan işte diyelim ki, Michael, hani, atıyorum, eee, Michael'ı o ileri ileri ya yazıp, eee basıp o tuşla bulabiliyorsun o kişiyi ve zilini çalabiliyorsun. Öyle bir sistem varmış.
Hı hı. Tamam. Hımm. Evet. Anladım, yani, isim Hımm, isimle de yüklenmişler oraya, isimden bulup dairesini görmesen de direkt aradığında, eee, bulabiliyorsun. Peki, bu Fransa'ya özgü mü yoksa hani, eee, bir akıllı sistem özelliği mi acaba?
Hı hı. Evet. Emm, ya, ben daha önce hiçbir yerde görmedim böyle bir sistem. Yani
Hıı.
Iıı, evet.
Çok ilginçmiş, peki daha önce Fransa'da hiç kaldın mı, başka bir yerde? Orada var mıydı acaba?
Iıı, kaldım ama genelde otellerde kaldım. Ben iş için bulunmuştum. Imm, otellerde kaldığım için, böyle, Airbnb evinde daha önce, ondan sonra ya, önce kalmadım galiba. O yüzden bilmiyordum bu sistemi. Ama güzelmiş.
Merak ettim. <chuckles> I hı. Anladım. Evet, ııı, böyle durumlar için çok avantajlıymış gerçekten de. Eee, bir şekilde yolu bulmak artık eskiden, ııı, belki Türkiye'den kalkıp Almanya'ya kadar bile haritayla giden aileler dahi varmış, yani, ba ya da başka konularda nakliye şirketi s eee, nakliye şirketlerinde çalışan, işte, şoförler, yollarını buluyorlarmış senin de dediğin gibi. Bir şekilde i Hı hı.
Tabii. Eskiden hatta, bilirsin belki, bu, ımm, katlanabilir, böyle, a harita vardı açınca i iki metre falan oluyordu. Onları hatı hatırlarsın belki, evet. Onlar geldi aklıma şimdi.
Harita Evet, evet. <chuckles> Evet. Varmış öyle. Hı hı, eee, aynen, v gerçekten haritadan kastettiğim buydu, öyle bir şey, eee, olduğunu biliyorum. Bunları kullanarak tek tek, eee, adım adım, hedefe yönelik artık bunun içerisinde iller, ülkeler, hani, nereye gidilecekse. Eee, uçak kullanımı da çok eskiden yaygın olmadığı düşünülürse ya da bu kadar, hani, sık kullanılması. <clears throat> İnsanlar yollarını haritadan bulabiliyorlarmış gerçekten. Eee, çok ilginç geliyor şu an birçok kişiye. Eee, insanlar çünkü bu konuda belki de değişti dediğin gibi. Hafıza, hani, geçici olarak çok, eee, adrenalinin de etkisiyle i i insan kendine gelip orada, aaa, algısı açılabiliyor ama normalde çok da fazla yollara bakmadan yol alıyorlar, değil mi insanlar?
Hı hı. Tabii. Hı hı. Tabii. Hı hı. Tabii, kesinlikle. Yani, eee, işte, o eski sistem var, hani, eee, veya, işte, insanların yön duygusu da, hani, bazı insanların çok iyi, mesela onu kullanarak da gidiyorlar. Eee, yani, orada aslında ezberlemek de gerekiyor, bazı durumlarda olabilir. Eee, yani, araba sürmek, tabii o da önemli. Eee, işte, sürdüğün zaman etrafa bakmak, ezbere bilmek yolları, bunların hepsi çok aslında bazen hayat kurtarabilir. İşte, böyle durumlar olabiliyor, maalesef ama çok nadir tabii. Şimdi bu telefonu telefonun şarjı bitmesi de çok ekstrem durumlar olması gerekiyor artık. Yani, gerçekten de arabalarda, eee, şarj sistemi bayağı iyi hâle geldi. Ama, işte, kablo olmayınca da sıkıntı yine. <chuckles>
Haklısın. Hı hı. Çok doğru. <chuckles> Şarj var. <chuckles> Doğru, yani kablo çok önemli ama bir yerde durup, ııı, şarj edilebildiği için ve çok da hızlı şarj ediliyor, hemen çözülüyor. Eee, işte, artık Starbucks gibi birçok yerde de, ııı, bir kafede şarj ederken de, hani, konuşmaya devam ediyor kişiler, oturmaya, ııı, vakit geçirmeye. Eskiden biraz daha telefonlardaki kapasite, eee, şarj kapasitesi, daha düşüktü. Eee, o da zamanla azaldı. O yüzden gündelik hayatı bu sorun çok da eskiden olduğu gibi etkilemiyor. Eee, dediğin doğru ama bir yandan da, ımm, şimdi anlattıklarından ve eskiyi de konuştuk, şunu düşündüm: Birazcık, böyle, yolda, hani, her türlü riske eee, riski düşünerek, hani, ımm, daha do dikkatli yollara odaklanıp bakılırsa, ba ve bazı zamanlar bilindi bilinen yollar en azından, eee, harita, eee, yani, işte, navigasyon kullanmadan gidilirse belki insanlar daha fazla yolları öğrenebilir. Ne dersin?
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı. Tabii. Hı hı. Tabii. Tabii, kesinlikle. Yani, as aslında bu kadar da çok bağımlı kalmamak gerekiyor. Eee, ya, aslında bende şöyle bir şey var. Ben genelde 2 defa bakınca bu, ııı, haritaya, navigasyona daha doğrusu, genelde o gittiğim yeri, eee, bir yerlerden hatırlıyorum ama şimdi, gece gündüz farkı da var. Yani, o o gittiğim yere, gündüz gittiğim yere, gece gittiğim zaman işler değişiyor şimdi. <chuckles> Orada dikkatli olmak gerekiyor.
Doğru. Hı hı. Haklısın, hı hı. Çok haklısın. Yani, tabii şartlara göre de durum değişiyor. Senin de, eee, hikâyelerin güzelmiş. Bunlardan, aaa, ımm, mutlaka ki kendine sonuçlar çıkarmışsındır. Eee, ve benimle de paylaştın. Iıı, gerçekten birçok şey öğrendim bu durumda ne yapılacağı ile ilgili. İnsanların ne yaptığıyla ilgili bilgiler almış oldum. Sana, eee, bu güzel sohbet için çok teşekkür ediyorum.
Hı hı, evet. Hı hı. Hı hı. Ben çok teşekkür ederim sorduğun sorular için. Tekrar hatırlamak güzel oldu bu <chuckles> anılarımı. Sağ ol. Evet.
<chuckles> Öyle mi? <chuckles> Eee, kendine çok iyi bak.
Hı hı, sen de. Görüşmek üzere. Hoşça kal.
Baybay.